Alors en ce moment j'ai beaucoup de doutes parce qu'en fait, hem, jusqu'à, heu, il y a 4 mois j'étais dans un un bon travail, heu, avec un bon salaire, mais c'est vrai que les horaires, heu, étaient très longues, hem et du coup, heu, comme j'ai déménagé maintenant, je je suis plus dans ce travail-là. Hem et heu, j'ai un un rythme de vie bien mieux, mais par contre, heu, financièrement c'est pas tout à fait, heu, <chuckles> la même chose. Du coup, heu, <coughs> j'ai des doutes sur, hem, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que je devrais peut-être retourner dans un em un emploi, heu, comme j'avais ou pas?
D'accord. Bah, je je vois un petit peu la situation, heu, que tu m'exposes. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus justement sur, heu, cet entrain cet ancien travail justement où tu t'es un peu mieux, heu, financièrement?
Bah, en fait, heu, j'étais enseignante, heu, dans une école, heu, à l'étranger
Oui.
et du coup, c'est vrai que c'était des très longues, heu, des des grands des des longues ho des longues heures, en fait. Il fallait arriver avant 07:00 du matin et on sortait vers 16:00 tout en sachant qu'il y a toujours du travail encore à faire après.
Oui.
C'est vrai que c'était un travail, heu, c'est, heu, hem, comment dire? C'est bien pour, heu, voilà, c'est un bon travail, heu, en plus j'aimais bien mon travail mais c'est un rythme très soutenu et fatigant et je rentrais pas chez moi avant 05:00-05:30 et ensuite il y a à s'occuper des enfants et cetera. Donc heu, c'est vrai que c'était c'était bien, mais c'était aussi très fatigant et stressant, quoi.